Kadang-kadang nonton, sih, cuma, ya, takut. Jadinya, eee, abis itu jadi takut mau ngapa-ngapain gitu, kan, Kayak mau nge-gym takut ketimpa ini, mau pergi jalan takut ketabrak ini. Jadi, ya, itulah. <chuckles> Jadinya kadang-kadang males, iya. Ya, paranoid jadinya, takut jadinya nonton itu. Kayak apa, dulu pernah mau operasi lasik gitu, kan, eee, pas film itu. Jadi, nah adegannya itu, kan, kayak begitu, kan, jadi kita takut iya, serem. Jadi ada ada ade adegan operasi lasik itu waktu itu. Nah, pas waktu itu ditanyain sama orang tua, mau ini enggak mau operasi lasik enggak? Biar ini biar bisa jadi pilot waktu itu, pilot apa mau masuk apa gitu. Iya, dari SMA, kan, mau masuk mau masuk ini Angkatan Udara, "Mau enggak?" "Eggak enggak, ah, enggak mau," kubilang. <laughs> Ngeri. <laughs> Padahal murah Mbak waktu itu. Iya, operasinya. Cuma berapa, Rp12.000.000 kan? Kalau sekarang mau operasi itu lima puluhan.
<laughs> Heeh. Waduh. Heeh. Sedikit ini, ya, eee, paranoid ya Mas, jadinya. <laughs> Mmm, hmm hmm. Waduh. Serem, ya? Heeh. Hmm. <laughs> Oke. Heeh. Hmm. <laughs> Iya iya. Waduh. Heeh heeh. Waduh. Sudah berpuluh-puluh, ya. Heeh, betul. Wah memang, ya, eee, film yang horor seperti itu mempengaruhi cara pandang kita, ya, Mas, ya, untuk, eee, ke kehidupan nyata. Aduh, horor banget, sih. Sama kayak jug saya juga dulu heeh, itu Mas, nonton film, eee, ja jadul, sih, filmnya di TV, pernah enggak, ya, kalau enggak salah pernah, deh, pas kecil nonton film Jaws. Itu yang ada, eee, hiunya, ya, ikan hiu. Heeh. Nah, tiap ke pantai itu kayaknya takut itu Mas. Tiap ke pantai itu takut ada tiba-tiba, eee, ikan hiu gitu berenang. Padahal, kan heeh. Padahal, kan, bukan ini, ya nah, itu dia. Pantai pantai yang saya datangi juga kayaknya, eee, mungkin, eee, kebes kemungkinan besar tidak akan ada, gitu. Tapi hanya karena film tersebut nah itu dia, ada-ada aja, sih emang. <laughs>
Iya. <laughs> Aduh. Hmm. Bener. Bener. Iya. Memang mau dipilih-pilih. Iya. Oh Jaws. Hiu ya Mbak? Iya. Iya iya. Nonton saya. <chuckles> Iya. <chuckles> Ada ada ikan hiu, ya. Enggak semua pantai ada ikan hiu, kan? <laughs> Nggak ada. Nggak ada hiu. Jadi takut jadinya, kan. Iya, sih. Banyak film-film yang begitu, kan, kalau apa, eee, yang yang kayak gurita-gurita itu, yang gede gitu, kan, tiba-tiba keluar dari air. Jadi takut kita kalau, eee, lagi di atas kapal gitu, kan, lihat ke bawah biru aja gitu gelap. Ah, kayaknya ada ngintip, deh, dari bawah, gitu, kan? <laughs>
Hmm. Iya. <laughs> Heeh. Iya bener. Aduh. Horor banget. <laughs> Serem banget, serem serem. Nah, tapi Masnya kalau misalnya nonton film, nih, ya, eee, pernah nonton, eee, nonton meng nonton ulang nggak, tuh, kalau film-filmnya Mas?
Iya, kan? Hmm.

Halo. Iya, halo halo juga. Selamat siang menjelang sore. Iya. <chuckles>
Halo. Iya, siang Mbak. Iya, siang menjelang sore nih. Waduh, semangat juga ya. <chuckles> Aduh, siang ini, kita ngobrolin film nih kayaknya. Iya, wah.
Heeh. Iya. Bener bener. Mhm, waduh. Eee, rame tuh. Seru banget tuh kayaknya. Nah, tapi Mas nya suka nonton film nggak kira-kira?
Seru kayaknya nih. Suka, suka nonton film. Kalau dulu kan di, ini kan, televisi kan? Terus sekarang, eee, apa, di internet ada banyak, tinggal ini kan, nonton aja. <chuckles> <sucks teeth> Aduh.
Mhm. Televisi, oke. Ah, benar. Heeh, atau enggak film bioskop juga bisa ya, tergantung, tergantung mood-nya ya. <chuckles> Nah tapi, kalau boleh tahu nih Mas, kenangan terindah dengan film favorit ada nggak? Atau mungkin, film favoritnya aja dulu film apa tuh? Heeh.
Iya. Tergantung mood. Hmm. Film favorit. Iya. Banyak sih, sebenarnya kan, tapi, apa heeh, <chuckles> eee, yang paling berkesan kayaknya ini deh, Doraemon deh.
Waduh, heeh. Apa tuh? Waduh, <chuckles> heeh.
Doraemon. Iya, kan ada yang, apa, eee, di bioskop kemarin kan? Stand by Me kalau nggak salah s itu judulnya. Yang lima puluh tahun, ya edisi lima puluh tahun itu. Iya kan, eee, senang juga akhirnya liat Doraemon, apa, si Nobita-nya tuh udah, udah gede gitu kan, karena kita udah udah nonton dari jaman SD gitu.
Oh iya, benar ya. Heeh heeh. Mhm. Hmm. Bener. <chuckles> Udah lama banget ya, se eee, si Nobita-nya itu kayaknya enggak, enggak bertambah bertambah usianya, terus tiba-tiba aja udah tiba-tiba sudah dewasa, be di bioskop. <chuckles>
Waduh. Iya, lama banget. Iya. Nggak gede-gede. Tiba-tiba udah mau nikah aja ini anak, gitu kan. <chuckles>
Oh, wah! <laughs> Nah tapi, apa sih, eee, kenangan terindahnya Mas, mungkin dulu, eee, apa maksudnya, nonton sama siapa atau gimana tuh?
Aduh. Mhm.